أنتِ عارفة طبعًا إن في ناس كتير يعني ما بتحبِّش إن هي تطبخ، علشان بس بيكونوا خايفين من المواعي من المواعين اللي بعد الطبخ، فاحكِ لي كده، أنتِ يعني إزاي بتحافظي كده على المطبخ مترتِّب بعد أمّا تطبخي.
بُصّي، أنا المطبخ ده تقريبًا عُقدة حياتي لمّا أكون مرتّبة المطبخ، ومنضّفاه وحلو ياه! بابقى في قمة سعادتي، وأنا قاعدة مثلًا باشرب حاجة وباتفرّج على التلفزيون.
ياه! تحسي إن عايزة تقفي تتفرّجي عليه شوية كده. <laughs>
بالضبط، لأ وبابقى متطمّنة ومرتاحة إن أنا مش ورايا حاجة، بس لمّا أحسّ بقى إن أنا آآ في مثلًا كام طبق في الحوض، أو مواعين أو حاجة ما اتمسحتش، أو اتغسلت في المطبخ، وأنا قاعدة برّه، باذاكر لحد من ولادي أو عايزة أتفرّج على مسلسل، عارفة أمّا تكوني حاسّة إن في حِمل الدنيا كله عليكِ؟ أنا باحسّ الإحساس ده.
آه. عليكِ ضغط كبير كده، إن أنتِ محتاجة تقومي تعملي المواعين دول، عشان تقدَري تهدِي.
بالضبط كده، يعني الموضوع بيبقى مضايقني أوي، فدايمًا بابقى حريصة إن أنا أمّا بادخُل أعمل أي حاجة، وصَلِت بيّا إن أي حد بيوسَّخ كوباية بس يشرب فيها، بيبقى نِفسي أقول له: "اغسلها. ما تحطهاليش في الحوض.".
إمم. آه. ياه! يعني أنتِ بتحسّي أوي كده بضغط لمّا تلاقي حاجة في الحوض ما بتقدريش تستريّحي؟
آه. بالضبط ما ما باعرفش بصراحة أ لازم كل حاجة تبقى مغسولة وأنا من النوع اللي باحب مثلًا أرُص الأطباق في غسّالة الطِباق وال والحاجة عشان تتغِسل، فبالتالي يكون الحوض فاضي آآ ما فيهوش حتّى معلقة.
اهم. آه. بتحبّي أنتِ اللي ترُصّي الأطباق بطريقة معيّنة والّا يمكن أي حد أمّا يعني يستخدم طَبَق يشطّفه كده, وبعدين يحُطُّه عادي في الغسّالة؟
هأ حلو أوي السؤال ده على فكرة. لأ، أنا باحب أرُصّها بطريقة معيّنة، لدرجة إن هم لمّا ساعات بيحاولوا يعني آآ يجتهدوا ويساعدوني، فبيحُطُّوا الأطباق، يعني يشطّفوها ويحطّوها. فأروح ألاقيها محطوطة بطريقة مش الرّصّة بتاعتي، أروح شايلاها وحاطّاها من أول وجديد.
آه. <chuckles> ياه! يعني ما بتوافقيش خالص إن أي حد هو اللي هو اللي يرتِّبها. يعني بتحسّي إن هم بيرتّبوها غلط.
لأ خالص. حتّى جوزي بيقعد يقول لي أ حتّى جوزي بيقعد يقول لي: "طيب إحنا بنساعدِك، يعني بنوفّر عليكِ مجهود، فأنتِ تقومي مضاعفاه عليكِ."، فأقول له: "هو أنا باحب رصِّتي مش باحب رصّة حد."
<laughs> آه. طب أنتِ بتحسّي إن هم بيرصّوها غلط يعني أ إن رصِّتك هي اللي صح والّا هم حرفيًا مثلًا بيحطّوا الأطباق فوق بعض لدرجة إن في حاجات ممكن ما تنضفش؟
أيوه، هم ساعات بيحطوها عادي، يعني مثلًا أنا في مكان باحط الا الأطباق اللي هي بشكل معيّن، ال اللي هي مقعّرة، لأ، المفرودة تتحط لوحدها عشان ينفع المَيّة توصَل لها، فهُم ما بيفكروش الفكر ده، هم شايفين إن إحنا كده بنساعدِك فبنحط أي حاجة، فالموضوع بيضايقني بقى، يعني عندي لأ، سيبوا لي الطبق في ال في الحوض، وما تحطوهوش في الغسالة أنا هابقى أحطه، شكرًا على مجهودكم.
إمم. آه. إمم، واضح كده إن أنتِ بتحبّي نظام معيّن في المطبخ عندِك، فاحكي لي كده ع شوية عن الروتين اللي أنتِ بتعمليه لمّا تيجي تطبخي أي وجبة؟
بُصّي، هي بتبدأ الروتين إن أنا باحب دايمًا، دايمًا قبل ما باطبخ آآ، باشوف الوجبة مكوناتها إيه، وأخشّ قبلها يعني بساعتين 3 أحضّر المكونات. آآ، مثلًا هي هتستخدم هاستخدم فيها طماطم بصل آآ، حاج خضار عايز يتقطّع، كل ده باجهّزُه وأرُوح سايباه، وأطلع مثلًا أشرب حاجة، و وبابقى من جوايا بقى يعني باستعِدّ إن أنا، "لأ، ده أنتِ محضّرة حاجتِك، أنتِ مش هتخشّي تجري ورا نفسِك، هتبتدي ت تعملي ال الوجبة بكل سهولة." بالضبط كده، باسهِّلُه عليَّ فعلًا، فبادخل بقى أبتدي أعمِل الوجبة بالحاجات اللي أنا محضّراها، هو الشغل بالنسبة لي أنا بيبدأ بعد ما ب ما بيتغدّوا بقى، وابتدي عايزة أنضّف المطبخ، لإن أنا مثلًا من الشخصيات اللي بتحب البوتاجاز يبقى نظيف جدًا آآ، الرُخامة بتاعة المطبخ باعملها بطريقة معيّنة، ف وأنا باحضّر، آمم، برضه دايمًا بابقى حريصة إن أنا ما اسيبش مواعين وأنا باعمِل الأكل، يعني دايمًا إيدي بتخلّص الحاجة. آه بالضبط، ما باكومهُمش يعني، عشان ما يبقاش برضه مجهود مضاعف عليَّ وأنا باشطّب بعد ما بيتغدّوا أو كده.
إمم. آه. بتحسي الموضوع أريَح ليكِ. إمم. آه. اهم. آه، بتغسليهم أول بأول. اهم. طب ما بتحسيش إن ده يعني ب يمكن يكون مُتعب أو حِمل عليكِ؟ والَّا أنتِ بتفَضّلي الطريقة ديَّة من إن أنتِ تتوتّري إن في مواعين في الحوض؟
بالضبط، لأ هو مش متعب خالص بالعكس، أنا لو كوّمت بقى يعني مثلًا آآ، كنت مرّة عند بنت خالتي، ففاكرة إن هي كانت بتعمل مكرونة بشاميل، فأنا واقفة معاها في المطبخ، أنا من عادتي مثلًا عملت البشاميل في حاجة لمّا بافضّيه في البايركس والَّا كده، لازم أغسل ال ال الحاجة اللي أنا عملت فيها، ما باسيبهاش، ما باحطهاش في مَيّة وأسيبها في الحوض مثلًا، المصفى بتاعة المكرونة، أمّا تيجي تعملي مكرونة وهتصفّيها برضه ما باسيبهاش، باغسلها على طول، لقيتها هي بقى بتحط ده على ده على ده قلت لها طَب يا بنتي ما أنتِ هتلاقي نفسِك عملتي الصينية، وحطيتيها في الفرن، هتبُصّي على الحوض هتلاقي حلّة المكرونة والمصفى و بتاعة البشاميل، كتير.
اهم. آه، على طول. آه. أ تلاقي آه، فأنت بالنسبة لِك الموضوع ألطف بكتير وأسهل بكتير، إن أنتِ ال تعمليهم وأنتِ واقفة، آه، طَب واحكِ لي كده لو أنتِ مثلًا امم، عَندك ضيوف أو عَندك العيلة، عَندِك يعني ساعتها بتتعاملي إزاي؟ برضه بت ح تنضّفي الحاجات وأنتِ واقفة والّا يمكن تسَرّعي شوية عشان تلحقي برضه تقَضّي أنتِ كمان وقت معاهم؟
بالضبط. لأ بُصّي، أنا لمّا بييجي لي ضيوف، آآ بابقى مرتِّبة من قبل ما ييجوا. ما بينفعش آآ مثلًا الضيوف ييجوا وأنا أبقى شغّالة في المطبخ. فأنا بابقى حريصة إن أنا أخلّص كل حاجتي آآ حتّى التسويّة، يبقى الأكل واقف على التسخين. أخلّص وأسوّي الحاجة في الفُرن، وأطلّعها وأبتدي أرُص الحاجة على الرخامة بتاعتي مقفّلة بقى، و وأغسِل بوتاجازي، أ أنضّف رُخامتي، أ أجيب الباسكِت مثلًا
آه. اهم. ياه! والحاجات دي كُلّها ما بتحسّيش إن هي يعني ضَغْط عليكِ أو حاجة زي كده والّا أنتِ لأ بتـع على طول كده
لأ، أنا لو سِبتها بعد ما الناس تيجي وتمشي، أو لو أنا عملتها والضيوف موجودين، دي اللي بتبقى ضغط عليّا. لكن لو أنا مخلّصة أول بأول و ومرتِّب أنا دايمًا باحِب أرتِّب نفسي، وأرتِّب دماغي كده قبل ما أدخُل المطبخ بالذات. آآ فلو أنا عاملة كده، بابقى مرتاحة جدًا وحاسّة إن أنا إيه، ما فيش مجهود جامد عليّا، هيبقى مجهود مثلًا رَص الأطباق في آخر العزومة في الغسّالة و وخلاص. آآ لكن باحِب م أبقى مضبّطة المطبخ، ريحته بتبقى جميلة ما يبقاش اللي داخل بيتي كمان يشِم ريحة الأكل لأ، أنا خلّصت أكلي ورشّيت مُعطِّري وأنا
اهم. آه. أها. آه. إمم. بالنظام آه. بطريقة بطريقة معيّنة. طب واضح جدًا إن أنتِ يعني مُهتميّة إن إن المطبخ يكون آمم إلى حدٍ ما على طول نظيف، على طول مترتّب. آآ احكِ لي كده لو أنتِ مثلًا عندِك شويّة م يعني أسرار كده إن أنتِ المطبخ بتاعِك يبقى على طول مترتِّب بسرعة برضه من غير ما تضيّعي وقت كتير ج آآ في الترتيب؟
بالضبط كده. بُصي، هو أهم حاجة يعني زي ما أنا قُلت لِك الأول، ال الحوض يبقى فاضي على طول، آآ تبقي م منضّفة مرتّبة مطبخِك أصلًا من جُوَّه، عارفة أدواتِك فين تعرفي تجيبيها، آآ منضّفة الرُّخامة، الإير فراير مثلًا دايمًا بابقى حريصة إن هو يبقى نضيف.
اهم. آه. فيه فيه برضه ناس كتير يعني بتتفاعل يمكن في الموضوع آآ ترتيب المطبخ ده، لإنه عادةً السِّتات برضه بتشتري حاجات كتير، أكتر من اللي هي محتاجاه، بالذات في المطبخ، وبالذات أدوات كتير، فأنتِ إزاي بقى بترتّبيهم بطريقة تنفعِك برضه؟ يعني تكون سهلة عليكِ، المعالق مثلًا قريبة في حِتّة تقدري توصلي لها وأنتِ واقفة عند البوتاجاز، آآ حاجة زي كده يعني، هل هل فيه سِرّ للموضوع ده برضه، والّا عادي الترتيب، أول ترتيبة هي اللي فضِلت؟
آه. بُصي ه لأ، هو السر في كده إن أنا وأنا باعمِل مطبخي، أنا لسه ناقلة جديد من شَقّة لشَقّة، آآ فأنا لمّا كنت باشطَّب وب باعمل المطبخ، كنت حريصة إن أنا أعمل فيه أدراج أو أماكن آآ للحاجات اللي أنا باستخدِمها، و والفترة دي فلترت بقى الحاجات اللي أنا مش محتاجاها، وبقيت أحُطّ حاجتي اللي أنا محتاجاها في الأماكن مُعيّنة، واللي أسِّس لي المطبخ بصراحة شطّبه لي، بحيث قُلت له أنا عايزة هنا إيه، وعايزة هنا إيه، وعايزة هنا إيه، فساعدني.
اهم. آه. آه، فرُحتِ له يعني. امم، اهم.
ساعدني كتير بصراحة، فبقى موضوع الكركبة ده مش موجود، وبرضه البنت اللي بتيجي تساعدني في البيت، أ أنا علّمتها أول ما جات، قُلت لها أنا مش عايزة فوضى في المطبخ، مش عايزة حاجة مش موجودة في مكانها، اعرفي أماكن كُلّ حاجة، فابتدت هي كمان تساعدني في كده، فأنا ما بقيتش أتعب بقى.
آه. امم. فالموضوع بقى أسهل عليكِ، آه، طب هل فيه مثلًا حاجات كده أنتِ بتعمليها يعني أسبوعية، أو م آآ لإن مثلًا فيه ستات كتير بتحب إن هي تنضف يوم السَّبْت، بتبقى اللي هي إيه عَمْلة ال عَمْلة الشّقّة زي ما بيقولوا، فهل أنتِ بتعملي حاجة زي كده؟ و وإيه بقى اللي بتعمليه اليوم ده؟
بالضبط. آه. آه، طبعًا بابقى متفقة مع ال البنوتة اللي بتساعدني إنها بتيجي لي وبنبتدي بقى، بس أنا دايمًا برضه الهسهس بتاع النضافة عندي المطبخ أول حاجة، فأول ما بتدخل أقول لها بمجهودِك كده وصحتِك وأنتِ لسه ما ما تعبتيش، هنبتدي بالمطبخ كُلّ
إمم. وأنتِ لسه مصحصحة كده آه نبتدي بالكبير. <chuckles>
آه، يعني الشقة بعد كده ما فيش مشكلة أنتِ هتخلّصيها لي واحدة، واحدة بس نبتدي بال إيه باللي بيأثر عليَّ نفسيًا، أنا حتى يعني كُلّ الناس اللي حواليَّ بيتريقوا عليَّ في الموضوع ده، اللي هو إيه أنتِ ممكن الشقة ما تتعملش يعني 100% زي ما أنتِ عايزة، بس المطبخ ما ينفعش تتنازلي فيه عن حاجة.
آه. ياه! طب يعني أنتِ قُلتِ كده إن الموضوع بيأثّر عليكِ نفسيًا، هل أنتِ كنتِ على طول كده، والَّا من أول لمّا آآ اتزوجتِ وبَقيتِ عايشة في بيتِك لوحدِك بقيتِ مهتمية أوي بالمطبخ؟
آه ي جدًا. لأ، هو وأنا بنت أنا بصراحة ما كنتش بادخل مطبخ أصلًا، يعني مامتي ما كانتش حابّة إن هي تعلِّمني أعمل أكل، وما كانتش حابة إن أنا أقَف في المطبخ، كان منطقها دايمًا معايا إن اتدلّعي دلوقتي، لأن أنتِ هت هتدخلي الحياة الزوجية وتعرفي يعني قيمة المجهود والتعب، فكنت باشتغل وبارجع من الشغل ألاقي مامتي محضّرة لي الأكل و وخلاص ماليش دعوة بقى المطبخ فيه إيه، نضيف مش نضيف دي يعني بتاعة ماما مش بتاعتي، بس لمّا اتجوّزت ما أعرفش بقى ولمّا كمان خصوصًا أمّا خلّفت أولاد، الموضوع بقى قَلَب معايا إني لأ أنا لازم أكون مستعدة، لازم مطبخي نضيف في أي وقت آآ، ولادي أما يخشوا المطبخ لمّا يحتاجوا أي حاجة يلاقوها موجودة، آآ، لدرجة إن يعني الجنان بتاعي وصل إني كنت الأول أنا عندي koldair فكنت ممكن أ كل يومين، 3 يلاقوني بانضّفه، يعني باقعد باشيل القارورة بالضبط، فكانوا بيقعدوا يقولوا لي مش كده يعني، طَب ادي له فرصة أسبوع.
إمم. آه. آه. إمم. آه. آه، koldair المَيّة العادي. <laughs> ياه!
<laughs> فأنا فأنا باخاف من كُلّ حاجة بصراحة.
ياه! طَب وده، الموضوع دَوّة يعني آمم، موضوع المسؤولية اللي أنتِ بتحكي عنه ده كان بسبب إن أنتِ عشان عَندِك أولاد وزوج؟ ما أنتِ مسؤولة عنهم إن هُم برضه أمّا يخشّوا المطبخ لازم يكون نضيف و وزي ما قُلتِ، يلاقوا كل حاجة هُم عايزينها والّا ده موضوع، يعني أنتِ قُلتِ بيريّحِك شخصيًا آمم، إن أنتِ كده تبُصّي المنظر يكُون نضِيف، مترتِّب، بيلمَع زي ما بنقول.
آه. هو طبعًا م منظر إن هو نضيف ومترتِّب وبيلمَع ده بيريّح عيني جدًا وبيريّحني شخصيًا، بس الأساس خالص، القصة بدأت من آآ أنا حماتي بتحب تتكلّم كتير أو تنقُد كتير، فما كنتش حابّة إن هي لمّا تيجي لي تقول لي مثلًا: "إيه، المطبخ ده؟" آآ، لأن هي كانت دايمًا بتتكلّم على، يعني أخو جوزي، مراته أ ما كانتش بتشطّب كويس، يعني ما ت تبقى موجودة مثلًا أو نرُوح لها فممكن تلاقي المطبخ مش نضيف، في مواعين، في حاجات، فهي كانت تاي دايمًا تقول الحتّه دي، فأنا ما كنتش حابة إن هي تطلَع تتكلّم عليَّ بالطريقة دي قُدّام حد.
إمم. آه. إمم. آه. يعني أنتِ حسّيتِ إن يمكن أ حماتِك يمكن حطِّت ضغْط شوية عليكِ إن أنتِ ما كنتيش عايزة ت إن هي تبقى بتقارنِك أنتِ ب ب آمم البنت التانية في العيلة بنفْس الطريقة بتاعة المطبخ.
بالضبط. آه، بالضبط كده، وه كنت يعني هي كان ممكن مثلًا تيجي لنا فجأة، فأنا ما كنتش أقدر أقول ما ينفعش تيجي لازم تتصل قبل ما تيجي، فخلاص بَقى ات اتحط فيَّ ك حتة إن أنا لازم حاجتي تكون نضيفة ومستعدة لأي زيارة، مامتي، حماتي، ضيوف هييجوا فجأة، فأنا ما أبقاش متضايقة أو متوترة إن حد جاي، فشايف بيتي مش نظيف. وطبعًا أنا بالنسبة لي أساس البيت هو المطبخ.
آه. اهم. آه. آه، آه، أوكي يعني أنا يمكن كده فهمت أكتر الموضوع جاي منين. طَب آمم احكي لي كده شوية عن يعني أدوات مثلًا أو منتجات أنتِ آمم، بتستخدميها وبتنصحي كمان الناس التانية إن هي تستخدمها.
آآ، يعني دايمًا مثلًا أنا باحب في الووك اللي هي الطاسة الغويطة دي، باحب أعمل فيها حاجات كتير جدًا، أحسن بكتير من إن أنا أطبخ في حِلَل، آآ، والبايركس باستخدمه برضه على طول، باعمل فيه ال الصواني، ولو عايزة أعمل طواجن برضه الطواجن الفخار دي باحب إن هي تكون موجودة. آآ طبعًا الأساس لازم المطبخ يكون فيه مناديل وبك يعني بكمية عشان أعرف أستخدمها. آآ
آه. اهم. آه، طَب أنت بتحسي إن الأدوات دي بتساعد برضه في التنضيف يعني بينضفوا بسرعة؟
آه، البايركس بينضَف بسرعة جدًا، والووك برضه اللي هي الطاسة الغويطة دي، بِتِنضَف بسرعة برضه، مش بت ما بتاخدش دهون أو بتسيب فيها سمنة أو كده، والمناديل بقى بتساعدني في تنضيف البوتجاز، البوتجاز مثلًا أنا لازم عندي أدوات صح نضافة بتبقى موجودة في الدرفة اللي تحت الحوض بالضبط، بابقى حاطاها وجاهزة إن أنا البوت بالضبط.
اهم. آه. جاهزة إن أنتِ تنضّفي فيها البوتجاز، إمم.
آه، حتى لو البنت مش موجودة اللي بت بتساعدني، أنا لازم أعمل البوتجاز يوميًا، والشفاط برضه أنضّفه اللي فوق البوتجاز، في حاجات كده إيدي لازم تبقى فيها، الميكرويف يبقى نظيف من جوّه على طول، إر الair fryer يوميًا باغسلها. ففي حاجات لازم تتعمل، ما ينفعش تتكسّل، ولا تراكميها يوم ورا يوم، وطبعًا آآ
آه. إمم بتحسي إن هي دي الحاجات برضه اللي بتسهّل عليكِ على المدى الطويل، إن المطبخ يكون نظيف وما يتبهدلش بسرعة، ما تلاقيش مثلًا حاجات سمنة م بقى لها كام يوم أو حاجة زي كده.
يفضل نظيف، بالضبط. بالضبط، وفي مناشف بقى المايكروفايبر دي بتبقى موجودة آآ، سفنجة المواعين برضه، أنا عندي هِسهِس يعني برغم إني ما باغسلش، أنا باحطه في الغسالة، بس لو استخدمتها لازم تتغيّر كل يوم.
إمم. آه، بتحبي إن أنتِ تبدّلي آآ، سفنجة المواعين كل يوم، عشان تحسي إن هي نضيفة أكتر يمكن بتشيل دهون أسرع، حاجة زي كده؟
بالضبط، وعايزة أقول لِك كمان حاجة من ضمن التريكات اللي أنا باعملها في المطبخ، لمّا باستخدم غسي يعني مس اللي هو الصابون السايل بتاع المواعين، باحب دايمًا أحط له حبة خلّ كده صغيرين، آآ بيساعد إن ال الصابون ما بيلزقش في الأطباق ولا الكوبايات، وبيخلّي الحاجة بتلمع، وشكلها حلو أوي.
آه. اها، أوكي، أنا اتبسطت جدًا من النصايح اللي أنتِ شاركتيها ديَّة في الآخر، يعني بجد شكرًا جدًا ليكِ.
العفو، على إيه.